วิธีนี้นะคะเกิดมาจากเราไปดู เราชอบติดตามแฟนเพจคนทำอาหารน่ะค่ะ เนื่องด้วยเราเป็นคนชอบทำอาหาร ขนมเนาะ หนูก็จะติด ติดตามในเพจเนี้ยค่ะ เขาก็จะมีแชร์ ๆ มา เคล็ดลับทำยังไงไข่เจียวให้อร่อยไม่ธรรมดา ให้มันพิเศษ อา ใช่ค่ะ มีการตามต่อในยูทูบมั่งว่า คลิปพอ พอ พอ พอ พอไปอ่านน่ะมันอาจจะนึกภาพไม่เห็น แต่ในคลิปยูทูบอะค่ะมีให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะ การทำยังไงให้ไข่เจียวฟูอะค่ะ มีเยอะแยะเลย แล้วเรา แล้วเราก็ค่อยเอามาดัดแปลงในสา ในส่วนที่เราสามารถทำได้ ค่ะ
อ๋อ แล้วก็ไปหาข้อมูลจากตรงโน้น ตรงนี้มา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ คือพอแบบว่า เราได้ไอเดียมาแล้ว เราก็ไปหาข้อมูลต่ออีกนิดหนึ่งว่า มัน แบบวิธีขั้นตอนทำเป็นยังไง? มันควรจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหน? แล้วเราก็มาลอง ลองทำใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ ลองทำหลายทีเหมือนกันกว่าจะได้ไข่ดาว เอ๊ย ไข่เจียวที่ฟู ๆ กรอบ ๆ อะค่ะ หมดไข่ไปเยอะ เหมือนกันตอนหัดทำ ค่ะ
อือ อืม <chuckles> แต่ก็รู้สึกว่า ทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะคะ เพราะว่าคุณแฟนนี่เขา อือ เนี่ยก็ชื่นชม แล้วก็เขาน่าจะแบบว่าอดทนรอได้นะคะ เพื่อที่จะได้กินไข่เจียวแบบที่เขาชอบ แล้วก็พิเศษจริง ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ แต่หนูอะ ค่ะ แต่หนูก็แอบคิดไม่ได้นะคะ ไอ้เมนูที่เขา เขาชอบมากเนี่ยมันดูธรรมดาสำหรับ หรับหนูเกินไปหรือเปล่า แต่หนูก็พอจะเดาออกได้ค่ะว่า เขาอาจจะไม่ชอบรออะไรนาน ๆ เพราะว่าถ้าเป็นเมนูอื่นน่ะ หนูทำนานแน่นอน ทั้งทำนานแล้วทำเสร็จยังต้องมาถ่ายรูปนานอีก อันเนี้ยหนูว่า เขาตัด น่าจะตัดความรำคาญไปส่วนหนึ่งนะคะ ก็เลยเลือกกินไข่เจียวดีกว่า อา
อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ อ๋อ ก็เลยแบบว่า ก็ ก็เลยแบบเลือกอันนี้แหละ <chuckles> เลือกชิ อันนี้แหละได้กินเร็วดี <chuckles>
อา ใช่ ๆ เหมือนมันได้กินรวดเร็วดีค่ะ ทันใจเขาดี ประมาณนั้นเลยค่ะ
อือ แต่มันก็คงจะต้องถูกปากด้วย เพราะว่าไข่เจียวเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคในการทำนะคะ แล้วก็เนื้อสัมผัสของมันน่ะ แต่ละเทคนิคก็จะไม่เหมือนกัน แสดงว่าแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบที่เขาชอบจริง ๆ อะค่ะ เขาถึงจะได้แบบว่ากินเอร็ดอร่อย ไม่งั้นเขามีแอบบ่นนิดหน่อย <chuckles>
ใช่ค่ะ ค่ะ อาจจะใช่ อา อาจจะ 80% ให้ 80% ก็ได้ค่ะ 80% ที่เหลือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ กลัวรอนาน <chuckles> ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อีก 20% ให้เรื่องแบบว่าเสร็จไวดี <chuckles>
อา โอ๊ย ใช่ค่ะ อา ใช่เลย ๆ